ما تكونش
خلّصت أهو أو أو مثلًا تكون كسبان آه، نعمل أكتر أو كده لأ، يعني بس.
ما ي ما يكونش العمل تُجاري تُقصدي يعني، طيب ده بالنسبة للفيلم ذاته يعني إن يكون مُمثِّلينه كويسين وجودته كويسة وإضاءته وتصويره، طَب الكتاب نَفْسه ما بيفرقش برضُك في العمل الفنّي ال اللي حيت اللي هو لمّا يتحوّل لعمل فنّي فكرة الكتاب، عُمق الكتاب، الرواية مثلًا المكتوبة دِيّة، هل هتكون كويسة أو مش كويسة والّا الموضوع عادي أي كتاب ممكن يتحوّل ل لفيلم ناجح؟
لأ، مش أي كتاب طبعًا ممكن يتحوّل هي الرواية هي اللي بتبقى بتحدِّد إذا كان الكتاب ده أو الرواية دي تقدر تكون بتتعمل فيلم أو لأ. يعني عُمق الشخصيات و واختلاف و وظهور وجهة نظر الكتاب نَفْسه برضه بتفرِق كتير جدًا. الشخص بقى اللي بيبقى بيعمل الحاجتين اللي هو بيبدأ يقرا الكتاب ولو اتعمل فيلم يتفرّج عليه، أنا باشوف إن هو الشخص ده هو اللي كسبان يعني في ال في النهاية بالضب
أيوه. <laughs> آه. يعني أنتِ برضُك بتقولي حتّى لو مثلًا يعني الكتاب دهوّة آآ بسيط أو مثلًا أو فكرته بسيطة ممكن الم ال المُمثِّل نَفْسه بقُدرته على تناوله الفكرة اللي في الكتاب يزوّدها عُمق وتأثير أكتر على المشاهد فيتم فيتمتّع ويبقى المُتعة توصله أكتر؟
بالضبط كده، لإن الشخص ده لو كان قرا الكتاب قبل ما أبقى ما يبقى يدخُل الفيلم أصلًا الواحد وهو بيقرا الرواية بيبدأ يتخيّل يعني بيبدأ في دماغه كده بيبني صورة وتخيُّل للأشخاص وال والأحداث والأماكن كمان، ده الشخص القارئ يعني، فلو اتجسّد الفيلم بشكل كويس أوي لمّا بييجي يدخُل الفيلم بقى لأ، ب يعني بيحس بإحساس رائع لإن أنا جرّبت الموضوع ده، فال الإحساس بيبقى مختلف خالص، يعني أنت أصلًا بتبقى باني أحداث وأماكن وشخصيات في دماغك وبتخُش تتفرّج عليها.
آه. آه. أيوه. تمام. مفهوم. مفهوم، مفهوم، مفهوم، مفهوم إن الإنسان بيبقى فعلًا حاسس بمُتعة لمّا بيبقى قاري كتاب مثلًا أو عارف المعلومات اللي فيه ويخُش سينما ويشوف الكتاب ده قُدّامه بيتحرّك، فبيبقى أكيد المُتعة بتبقى ك كبيرة أوي. طيب آآ فكرة بقى ال ال تحويل الكتاب ل لفيلم، هل الفيلم بيقدّم كل الحاجات اللي موجودة في الكتاب بتفاصيله زي أنتِ مثلًا ما قراتيه والّا بيبقى مثلًا بيبقى برضُك في تدخُّل شوية في السيناريو وتغيير شوية، وممكن الحدث يتغيّر شوية، يضيفوا، يغيّروا الفكرة والّا أنتِ فعلًا بتخُشّي تلاقي الكتاب مرسوم قُدّامِك زي أنتِ ما قراتيه؟
إمم.